Oye, platícame, ¿cómo decides cuándo llamar en vez de escribir?
Fíjate que, soy una persona que llamo pocas veces
Okey.
eh, cuando llamo es cuando es una verdadera urgencia.
Okey, urgencia.
Pero, creo que, de varios años para acá, llamar de forma directa, incluso ya puede ser como un acto de mala educación. Entonces, eh, suelo enviar un WhatsApp antes, para ver si, si puedo llamarle, a la persona, ¿no?
Claro. Oye, qué qué interesante, porque sí, tal cual lo dices, eh, pareciera que, que oye, el llamar, a ant antes era muy común, ¿no? Porque era el cómo que el principal medio de comunicación, más que los mensajes de texto, pero ahora con las aplicaciones, tal cual lo dices, WhatsApp, otras aplicaciones también de mensajería instantánea, como que hasta, hasta falta de respeto, como lo mencionas, y hasta molesto es para quien, quien llamas, ¿no?
Sí. Exacto. Sí, o te asusta, ¿no?
<chuckles> Sí.
<chuckles> O hasta te asusta. Y y y es que con todas las apps, eh, yo creo que uno tiene que entender eso. Tenemos tanta facilidad de comunicarnos con las personas, que, no hay que abusar de ello, ¿no? Eh, hay que entender que, el que las apps estén 24/7 disponibles, no significa que las personas estemos 24/7 disponibles.
Claro. Mm, muy cierto, oye, la verdad es que sí, eh, muchas veces, pues, precisamente pasa eso, ¿no?, que quizá alguien ya ya está durmiendo, y de repente la otra persona, este, pues, sigue sigue despierto, y manda mensaje, y manda mensaje, y manda mensaje. Entonces
Ajá. Claro, claro, y y aparte te presionan, ¿no? O sea, por por cosas que no vienen al caso, ¿no? Por ejemplo: "Oye, eh ¿sí vas a ir a la comida de, eh, que va a ser en 4 semanas?", e inmediatamente te brin se brincan a a otro cuadro, y te ponen s signos de interrogación.
<chuckles>
Eso a mí me parece una presión, para algo que no es inmediatamente necesario en ese momento.
Exactamente. Claro, sí, sí, oye, mu muy buen ejemplo porque, bueno, también, no sé, si si te ha pasado que en en ocasiones también es de que, mm, no no contestas, a lo mejor, con con esa rapidez por cualquier razón, ¿no?, que estés ocupado, o lo que sea, y y te mandan muchos mensajes, o de: "Oye, oye, oye, oye, oye", ¡oy! <chuckles>
Ajá. ¡Ay, sí, no! Entras en una ansiedad que, o sea, la gente te te contagia de su ansiedad si caes en ello, ¿no? Por cosas que no son verdaderamente urgentes en ese momento. Yo, por ejemplo, eh, de repente me pasa de que estoy tan saturada en el día, que digo: "Ay, tengo que, mm, enviarle tal mensaje a tal persona", ¿no?, eh, para que a mí no se me olvide. Entonces, eh, le pongo, no sé: "Oye, amiga, eh, vas a querer ir el jueves a tal lado como quedamos, contéstame cuando puedas"
Sí. Claro.
"eh, y nos ponemos en contacto". O sea, que sepa que no es urgente, que no lo es no la estoy presionando, que lo haga cuando pueda.
Okey. Exactamente, sí, y esa es esa es una parte importante, porque, también pareciera que en las aplicaciones, o con las nuevas formas de de comunicación, pues, muchas veces hasta, hasta se olvida esa parte de de la interacción, ¿no? Como que, em, incluso, hasta, hasta el escribir, ¿no? El las abreviaciones o, o, pues, los nuevos modismos que se que se van adoptando en la conversación escrita, producen confusiones, ¿no? Malentendidos, incluso, en las conversaciones.
Sí. Exacto. Sí, claro. Y como que es algo que tienes que, dejar claro, ¿no? Sobre todo con las personas que sabes que abusan, del uso de las redes, y que no tienen este sentido común, o esta prudencia, eh, para, para manejarse en ellas, ¿no? De tal forma, que cuando tengan una verdadera urgencia no lo puedes tú diferenciar.
Claro.
Porque sabes que por cualquier tontería te marcan, o te escriben o ¿no?
<chuckles> Sí, y
Entonces, sí, claro.
por ejemplo, en, en ese decidir llamar, que mencionabas que, lo haces prácticamente cuando es, es urgente, es algo necesario, ¿cómo? ¿Cuáles son esas señales, esos factores? O incluso, si, si pudieses poner un ejemplo de, de alguna situación en la que digas: "Ay, lo siento mucho, este, no voy a poder avisar, pero necesito llamar ya a esa persona".
Sí. Mira, hay, hay veces, por ejemplo, que a quien más le llamo, por ejemplo, es a mi hijo. A pesar de que vive a una recámara diferen de diferencia de la mía.
Okey. <laughs> Oh wao, okey.
Él es productor musical.
Guau.
Entonces, en su recámara tiene armado un estudio, ¿no?
Okey.
Eh, y de repente se clava en la música, ¿no? Entonces, él sabe digo, ya ahora tiene 23 años, ¿no? Pero, en la cuestión de la adolescencia, fue como un poco difícil para mí, eh, hacerlo entender, que no puede tocar, después de las 10 de la noche, entre semana, ¿no?
Claro. Uh. Sí.
Eh, y y digo, por supuesto, batería real, no le permití jamás tener, ¿no? Pero claro que, eh, sí tiene, eh, todas las consolas, si tiene guitarras eléctricas, acústicas, este, saxofón, violí eh, tiene de todo.
<laughs> Sí, no. Okey.
Entonces, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, ¿no? De repente veo, que se clava tanto, que no se da cuenta del tiempo, ¿no? Entonces, le mando un mensaje. Y si a los 2 minutos no me contesta, entonces voy, y le toco la puerta. No, antes de eso le llamo, pero si no me no me contesta ni la llamada, sé que
Mm, vale.
sé que está clavado, ¿no? Entonces, es como la única forma. A veces me contesta las llamadas, y si no, pues voy y le toco la puerta.
Claro.
Entonces, en situaciones así es de que decido llamar, ¿no? Y por ejemplo, mi círculo cercano, mis familiares saben perfectamente que yo no soy una persona que estoy enviando whats todo el día por nada, y saben que mucho menos llamo, ¿no?, y que no me gusta que me estén marcando por nada, ¿no? Entonces, cuando yo llamo saben que es algo importante.
Wao. Ah. <laughs>
¿No?
Claro y, bueno, en en ese sentido, fíjate también, eh, hay un ¿cómo decirlo?, como que hay hay un una lección bastante interesante de aprender porque, pues, muchas veces las personas que que llaman mucho, por ejemplo, a veces hasta ni siquiera quieres responder por por tal como lo dijiste, ¿no? A veces, este, pues es cualquier cosa y dices: "¿Para esto me llamaste?". Entonces, eh, cuando tú lo haces, por ejemplo, como mencionas que es tu caso de de llamar cuando verdaderamente es necesario, pues incluso hasta las otras personas dicen: "Me está llamando, eh, tengo que hacerme un espacio porque esto no no es algo común", ¿no? Como que le dan esa importancia a la llamada.
Ajá. Esa importancia, claro. Entonces, mira, te pongo un ejemplo
A ver, por favor.
hace 2 años se enfermó, eh, una tía que ya era mayor y es la mamá de mis 4 primos, porque yo soy hija única, no tengo hermanos. Pero mis primos siempre han sido como mis hermanos, ¿no?
Okey.
Entonces, yo me ofrecí para llevar la batuta del tema, eh, médico y de las decisiones, sobre todo para que ellos no se mataran entre ellos, ¿no?, porque ellos son muy intensos, muy obsesivos, y ellos estuvieron de acuerdo, ¿no? Como para mediar en esas situaciones y que cuando hubiera necesidad, eh, las decisiones se iban a tomar por mayoría de votos, ¿no?
<chuckles> Claro. Okey.
Entonces, por ejemplo, entre ellos suelen mucho estarse llamando, por situaciones que ni al caso.
<chuckles>
¿No? Entonces, la más chica de ellos es psicóloga.
Oh, guau.
Entonces, eh, pues, ella no puede estar contestando llamadas cuando está dando consulta, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y en esa situación, eh, de una enfermedad de su mamá, en la que, de un momento a otro, pues, podrían surgir emergencias, ella se se ponía muy mal, ¿no?, porque no sabía cuándo realmente valía la pena contestar una llamada, cuándo no, y le afectaba en su trabajo porque ya no quedaba completamente concentrada, ¿no?
Claro.
Entonces, yo hice un acuerdo con ella, ¿no? Le dije: "Ignora todas las llamadas, que te hagan tus hermanos" "Incluso, tu mamá". Porque mi tía, también a veces, era como un poco chantajista con ella, y
Ah.
le dije: "Ten la certeza, que yo voy a estar enterada, de forma inmediata, de todas las situaciones". "entonces, lo que yo considere que es una urgencia, yo no te voy a mandar Whats, yo te voy a marcar".
Ah, claro.
"entonces, a mí sí me contestas". "pero tú sabes, que yo lo voy a hacer, verdaderamente, en situaciones, que sé, que tienes que saber".
Ah. Claro. Algo que lo requiera.
"algo que lo requiera, y que incluso, sea tan importante, como para sacarte a media terapia", "¿no? Eh, y funcionó perfecto.
Y y funcionó. Guau. Yu.
Ella, en sus horas de terapia, este, eh, cancelaba las notificaciones, las llamadas y todo, de sus hermanos y de su mamá, ¿no? Y creo que, en todo ese tiempo, pues, obviamente, le quedaron ahí, 40 llamadas perdidas de sus hermanos, este, un sinfín de bloques que que no venían al caso, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, el hermano le escribía para decirle: "Oye, hoy veo muy animada a mi mamá, creo que está muy bien". O sea, eso no es necesario, si saben que ella está dando terapia,
<chuckles> Claro. Exactamente.
¿no? Esas cosas las pueden comentar cuando se vean, en la noche, este, etcétera, pero no tienen ese criterio, ni esa prudencia. ¿No?
Claro. Oye, eh, esas 2 palabras, tal cual, lo mencionas, criterio y prudencia. Hay que saber distinguir qué situación sí lo amerita, qué situación puede esperar, en especial en en el trabajo, ¿no?, que que, en este caso, pues, es aparte uno a uno y que, pues, es en un en un área, pues, un poco más más delicada porque tiene que ver con la salud mental.
Sí. Exacto. Claro. Claro, por supuesto. O haz de cuenta alguno de ellos, que es como medio fanático cristiano, religioso, eh, como él estaba pasando en determinado momento un momento de ansiedad, de angustia, entonces les ponía en el chat, ¿no?
Okey.
"Oigan, vamos a orar todos para que mi mamá salga adelante de esto". Dices: "A ver, si tú tienes tiempo de orar, ora",
Pues, sí.
¿no? Pero los demás están haciendo otras actividades, ¿no? Y, a lo mejor, ya en la noche, si están relajados todos o cuando se vean, lo propones, ¿no?
Claro.
Pero pero hay que tener ese criterio, te digo, y esa prudencia, incluso, para tu propio beneficio, para que cuando lo hagas, realmente, se te tome en serio.
Por supuesto, y, mm, bueno, eh, en este caso particular de del ejemplo que pones, ¿cómo cómo te te respondió, eh, tu tu prima?, em, ¿cómo qué te dijo que cómo cómo le funcionó o qué fue lo que ya hablaron des?
No, pues, ella vivía eternamente agradecida y además eso le ayudó mucho a controlar su ansiedad, ¿no? Porque ella confía en mí. Entonces, sabe que yo tengo ese criterio para saber diferenciar, eh, que yo no le iba a ocultar nada importante, además.
Claro.
¿No? Que en una situación en la que r ella requería estar enterada o incluso su presencia, yo le iba a marcar, ni siquiera le iba a mandar un Whats, yo le iba a marcar. Y creo, que fue sólo 1 vez, que lo hice en 2 años.
Wao. Pues, mira, en e en ese sentido, ¿qué qué recomendación podrías dar a alguna persona, que quisiese acercarse a ti para para aprender? Pues, precisamente, a distinguir, en qué momento sí es adecuado, en qué momento, no es adecuado, eh, ni siquiera el mensaje, por ejemplo. En qué momento, sí mandar mensaje, y en qué momento llamar. ¿Qué podrías sugerir, qué podrías recomendar?
<coughs> Yo creo, que en el 95% de las ocasiones, puedes mandar mensaje. Eh, eh, yo creo que hay que pensar: "¿Es importante?, ¿es urgente?, ¿tiene que saberlo ahora?". Eh, "¿la voy a poner en estado de alerta?". Advertirle, de que puede contestarme cuando pueda. Que no es urgente
Claro.
¿no? Y cuando realmente es una urgencia, es una cuestión de vida o muerte. O una situación, que realmente va a tener una consecuencia terrible, si esa persona no lo sabe.
Claro. Oye, pues, qué qué plática tan tan reflexiva. Incluso, hasta hasta educativa, podría decir, em, la verdad, es que no me queda más que agradecerte, por compartir esas experiencias conmigo, y por tu tiempo.
Al contrario. Siempre es un placer, charlar contigo. Me dio mucho, mucho gusto. Muchas gracias.
Hasta luego.